जी। तो मैंने ना, आज से च 3 या 4 हफ़्ता पहले देखिए ना, कसरत का देखिए, अपने जो जीवन में देखिए, लागू करी है, कसरत करना। और देखिए, शुरुआत में तो देखिए, मेरे को ना काफ़ी मज़ा आ रहा था। जैसे शुरुआती के जो हफ़्ता थे ना? तो मेरे को लग रहा था, मैं जैसे वज़न भी उठा पा रहा था, कहीं न कहीं देखिए, मेरे को ना बेहतर महसूस होता था, ऊर्जा मेरे में पूरे दिन रहती थी। और मेरे को ये भी लग रहा था कुछ हद तक देखिए, कि ना मैं जैसे ना मोटापे का शिकार हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे को लग रहा था ना, अब मैं बेहतर महसूस हो रहा हूँ, कहीं न कहीं मोटापे का जो वो शिकार हूँ, कहीं न कहीं देखिए, मैं इससे जल्द निकल जाऊँगा। परंतु देखिए, उसके बाद देखिए, पता नहीं पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है ना। देखिए, मेरा मन नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं ना, मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरे में ना, जैसा मैं देखिए, हफ़्ते पहले था देखिए, आज भी मैं वैसा ही हूँ। कहीं न कहीं मेरे में कोई बदलाव नहीं। तो ना, मेरे को ना ये डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है देखिए, कि जो मैं कसरत कर रहा हूँ, बस वहाँ पे जाके अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्या जो वहाँ पे मैं कसरत कर रहा हूँ जिम में, क्या वो काम भी आ रही है, कुछ प्रगति भी हो रही है इसमें? तो ऐसा लग रहा है ना, वो रुक गई है। तो देखिए, काफ़ी परेशान चल रहा हूँ। तो क्या मेरी किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से, क्या मेरी कोई सहायता कर सकते हैं आप?
हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, मैं यहाँ आपकी सहायता करने के लिए ही हूँ। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है और आपकी प्रगति रुक गई है तो होता है, कभी-कभी अ, रुक जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। ये सब अ, बात करेंगे आगे। लेकिन थोड़ा और गहराई से अगर जान पाऊँगा, तो मैं बेहतर सलाह आपको दे पाऊँगा। तो अ, ये बताइए कि अ, आपका पर्पज़ क्या है? जिम अगर आप चाहते हो तो आपको बस वज़न ही घटाने हैं या थोड़ी अ, मस्कुलर बॉडी भी चाहिए या सिर्फ़ आपका पर्पज़ है कि मुझे स सिंपल लाइफ़ चाहिए, एक अच्छी सी बॉडी चाहिए कि ना मोटा हूँ, ना मैं पतला हूँ। एक अच्छी बॉडी या फिर आप थोड़े मस्कुलर भी बनना चाहते हैं? या बस आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर ताक़त बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? आपकी अ, वजह क्या है, इस जिम के जाने के पीछे की? जी।
जी, जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल-बिल्कुल। देखिए, जो मेरा जिस तरीके की दिनचर्या है ना, तो देखिए, मैं पूरा दिन, देखिए, वो कुर्सी-टेबल पे बैठ-बैठ के कहीं न कहीं देखिए, मोटापे का मैं शिकार हो गया हूँ। तो ना, मैंने कहीं पे सुना है देखिए, अगर कुछ थोड़ा समय अगर मैं देखिए, अपने शरीर को दूँ ना, कसरत करूँ, तो कहीं न कहीं मैं उससे देखिए, मेरा शरीर तो देखिए, स्वास्थ्य तो देखिए, उसमें सुधार तो आएगा। कहीं न कहीं मेरे को ना बे बेहतर महसूस होएगा। तो ना, मेरा लक्ष्य तो यही है कि ना, एक तो मैं देखिए, थोड़ा-सा ना वेट कम कर लूँ, और कहीं न कहीं मेरे में ना थोड़ी-सी ताकत भी हो। क्योंकि ना, मैंने जैसे जिम जाने के बाद ही देखिए, क्या महसूस कर रहा है ना, कि जो मेरे से जो छोटे लोग हैं, कहीं न कहीं, जो पतले लोग भी हैं, मतलब वो भी, देखिए, मेरे से ना ज़्यादा वज़न उठाते हैं। तो कहीं न कहीं न, उनको देख के, जैसे मैंने शुरुआत में तो यही सोचा था कि ठीक है, अभी तो मैं नहीं उठा पा रहा, परंतु हफ़्ते, 2 हफ़्ते बाद तो मैं उनके जितना भी वज़न उठा लूँगा। परंतु देखिए, मैंने 2-3 हफ़्ते बाद भी, जब मैं कहीं न कहीं देखिए, मैं तो वही वज़न उठा पा रहा हूँ थोड़ा-सा, परंतु देखिए, वो जो बच्चे हैं, वो छ छोटे हैं कहीं न कहीं में से, परंतु फिर भी, देखिए, वो कितना भारी वज़न उठा देते हैं। तो ना, कहीं न कहीं न, मैं अपने आप से, देखिए, पूछने लग जाता हूँ कि क्या मैं सही तो कर रहा हूँ? कि मैं ये जो कसरत कर रहा हूँ, या सिर्फ़ मैं कसरत कर रहा हूँ, कुछ मेरे असर भी पड़ रहा है किसी सकारात्मक तरीके से? बस मैं वहाँ पे जा के देखिए, बस अपना टाइम ही खराब कर रहा हूँ? तो कहीं न कहीं न अब अब आख़िरी, अब क्या पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है ना, मेरे जब भी मैं कोई भी व्यायाम करता हूँ ना, कसरत करता हूँ जिम में, तो ना, मेरे दिमाग में ना बस यही चीज़ चल रही होती है देखिए, अब मैं जो, जिस तरीके से ये वाला मैं जो कसरत कर रहा हूँ, एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, क्या ये सही त तरीके से भी हो रही है? बस ठीक है, मैं अपने आप ही कुछ करे जा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं, ये बात मेरे जब दिमाग में चलती है ना, तो कहीं न कहीं मैं देखिए, कसरत में भी देखिए, ध्यान नहीं लगा पाता और इससे मेरे को भी लग रहा है कहीं न कहीं, जो मेरी प्रगति है ना, कहीं न कहीं वो देखिए, वो रुक गई है। और ना, मैं काफ़ी परेशान भी चल रहा हूँ इसकी वजह से। जी।
हाँ। हाँ। ठीक है। हुँ। जी। ठीक है। अ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को और ये भावना आती हैं, बहुत ही आम हैं स अ, और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अ, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि अ, ये जो आप कसरत वग़ैरह जब अ, जिम जाते हो, तो क्या अ, किसी ट्रेनर की सलाह पे आप ये कर रहे हो या खुद अपने अ, मन से आपने कोई अ, प्लान बना रखा है? या आप यूँ ही जा रहे हो कि हाँ, ऐसा-ऐसा करूँगा ये तो मेरी वज़न खुद घटने लगेगी या आपने कोई प्रॉपर प्लान बना रखा है, डाइट चार्ट अ, जिम में ट्रेनर से आप ट्रेन ये ट्रेनिंग लेते हो या खुद आपने अ, कहीं से देखा है कुछ? तो इसके बारे में अगर डिटेलस में बताएँ, तो अच्छा रहेगा।
जी, जी। हाँ। देखिए, मैंने ऐसा तो, देखिए, मैंने कभी इतना कुछ सोचा तो नहीं। देखिए, ट्रेनर रखने का। देखिए, बस मैंने तो देखिए, बस आजकल ना सुना है। मतलब, मैं आजकल देखिए, सोशल मीडिया भी सुन रहा हूँ कि आपने पतला होना है, ताकतवर बनना है, देखिए, जिम चले जाएँ। तो देखिए, मैं भी वो देखा-देखी में देखिए, जिम चला ग तो हो गया। अब देखिए, मेरे को अगर मैं आपको सही बताऊँ ना, ये मेरे लिए भी ना, ये सब कुछ नया ही अनुभव है। मेरे को इसका ना, इसके बारे में देखिए, बिल्कुल भी इतना कुछ ज्ञात नहीं है। बस मेरे को इतना पता है <chuckles> कि मैं वहाँ पे जिम जाऊँगा, थोड़ी मशीनों पे थोड़ा मैं बैठ जाऊँगा, उसको मैं ताकत की वर्ज़िश कर लूँगा। फिर देखिए, मैं थोड़ी-सी देखिए, कार्डियो, जिससे मेरा वजन कम हो, थोड़ा मैं देखिए, ट्रेडमिल पर चल लेता हूँ, थोड़ी साइकिल चला लेता हूँ। तो देखिए, मेरे को इतना तो, देखिए, नहीं पता ट्रेनर के बारे में। बाकी बस कोई भी अगर आस-पास कोई, जिस जहाँ पे मेरे को लगता है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। परंतु मैं कोशि मतलब मैं करता खुद से ही हूँ। अकेला ही हूँ। क्योंकि ना ही तो कोई मेरा दोस्त है, ना कोई साथी है मेरे साथ जिम जाने वाला। तो देखिए, मैं अकेले ही करता हूँ जो करता हूँ। मेरे वैसे मतलब मैंने कभी इतना सोच-विचार नहीं करा कि ट्रेनर से पूछने का या ट्रेनर रखने का। जी।
ठीक है। बिल्कुल, अ, बिल्कुल, मैं ध्यान से सुन रहा था आपकी बातें। बहुत कुछ मैंने अ, सुना और समझा भी। लेकिन अ, और भी कुछ बताइए। जैसे कि आप खाने में, आपकी, ल मतलब सुबह उठते हो आप, क्या खाते हो? फिर कितनी बार खाते हो? क्या-सब चीज़ें आप खाते हो? इन सब के बारे में बताइए। डाइट कैसी रहती है आपकी?
हाँ, जी, जी, जी। तो देखिए, मैं ना सुबह 7 बजे उठ के देखिए, जैसे मेरा दफ़्तर का समय रहता है देखिए, 9 बजे का, तो मैं देखिए, 7, सवा 7, साढ़े 7 तक देखिए, थोड़ा फ़्रेश हो के, थोड़ा मैं मतलब नहा-धो के देखिए, 8 बजे देखिए, मैं नाश्ता करता हूँ। वही जैसे थोड़ा हल्का ही नाश्ता करता हूँ। जैसे चाय साथ थोड़े पोहे खा लिए। फिर देखिए, मैं ये अपने वो, अपने देखिए, ऑफिस में देखिए, मैं लंच लेके जाता हूँ। वही घर का जो नॉर्मल खाना है। और अगर कभी-कभार भूख लगती है तो देखिए, सामने मेरे दफ़्तर के सामने, थोड़ा बाहर का जो, मेरे को देखिए, मेरे को ना कचौड़ी का बहुत शौक है। देखिए, तो मैं ना वो दाल वाली कचौड़ी खा लेता हूँ सामने से। और उसके बाद देखिए, मैं घर पे आ के देखिए, जो मेरे को मिलता है, जो घर पे सब्ज़ी बनी होती है, देखिए, मेरा मतलब, इतना मतलब, घर का ही खाता हूँ लगभग मैं खाना। वही जो आम खाना, जो घर पे बनता है, आम तौर घरों में बनता है। तो देखिए, मेरा वही खाने का है। और हाँ, देखिए, भूख भी देखिए, कभी-कभार मेरे को लगती है। तो हाँ, देखिए, इस तरीके से ना मेरी दिनचर्या रहती है कि मैं उठता हूँ और देखिए, व रात पे ही मैं कोशिश करता हूँ कि 10-11 बजे सो जाऊँ। परंतु देखिए, कभी-कभार अगर मैंने फ़ोन चला लिया तो देखिए, वो 12 के 1 भी बज जाते हैं। तो हाँ, देखिए, इसी तरीके की देखिए, जो मेरी दिनचर्या रहती है। और कभी-कभार देखिए, रविवार के दिन, जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं जैसे बाहर से थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। तो हाँ, इसी तरीके से, खाने-पीने के मामले मेरी दिनचर्या रहती है। जी।
तो अ, ये तो अ, समझ रहा हूँ मैं कि आपकी अ, बाहर की अ, चीज़ें भी आप खाते हो, कचौड़ी वग़ैरह। तो अ, ये सब जो चीज़ें आप खा रहे हो, बाहर की कचौड़ी, ये अ, लगातार खा रहे हो आप या के अलावा भी अ, कई प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा या बाहर के समोसे, कचौड़ियाँ। तो ये सब चीज़ें आप हफ़्ते में लगभग कितनी बार खाते हो? इन सब के बारे में बताइए।
जी, जी। हाँ। देखिए, बाहर के खाने की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए, कभी-कभार मैं जैसे, जैसे जैसे कभी-कभार जैसे दोपहर के समय में जैसे 3-4 बजे और कभी-कभार ऐसा होता है ना कि ऑफिस में, दफ़्तर में देखिए, मुझे ज़्यादा समय थोड़ा 1-2 घंटा ज़्यादा देर रुकना। तो कहीं न कहीं देखिए, मेरे को भूख लग जाती है, तो मैं खा लेता हूँ। परंतु मैं कोशिश करता हूँ कम से कम खाऊँ। परंतु देखिए, हफ़्ते में 2 से 3 बार तो देखिए, कम से कम देखिए, मैं खा ही लेता हूँ। क्योंकि देखिए, कभी-कभार कोई मेरा सहकर्मी ही ले आता है या कभी मैं कुछ चल जाता हूँ। और देखिए और रविवार में त रविवार के दिन तो देखिए, हमेशा बाहर का ही खाना होता है। तो हाँ, मतलब 2 से 3 या 3 से 4 बार तो देखिए, बाहर का जो भोजन है, देखिए वो हो ही जाता है। जी।
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी परेशानियों को समझ रहा हूँ। और फ़ाइनली अ, मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि देखिए, जो आप प्रयास कर रहे हैं, अ, जिम जा रहे हैं, आपके अ, इसके पीछे आपका कोई अ, प्लान नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना होगा। प्लान ये होगा कि आपको, देखिए, जिम भी जो होती है, उसमें ट्रेनिंग करने के लिए भी स्किल्स चाहिए। और वो स्किल्स होती हैं कि सही तरी जन कैसे उठाओ। क्या करना चाहिए, कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, ट्रेडमिल पे कितनी देर मुझे दौड़नी है, उसे ट्रैक करनी होती है, कितनी मेरी कैलोरी बर्न हो रही है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आपको इसके बारे में अ, जानकारी नहीं है, तो आप अ, यूट्यूब पे देख सकते हो। आप कई सारे अ, ऐसे-ऐसे ऐप्स भी आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में देख सकते हो। वहाँ पे आप बेसिकली डाल सकते हो और अपने शरीर का आप बीएमआई निकाल सकते हो। बीएमए बीएमआई
जी, जी। जी, जी। जी, जी।
निकाल के आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना खाना अ, दिन भर ज़रूरत है। मेंट एक मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हो आप। उससे ये होगा कि आप अ, को पता रहेगा कि मुझे कितना खाना खाना है, और इससे ज़्यादा अगर मैं खाऊँगा तो मेरा वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं जिम जाऊँ, चाहे या ना जाऊँ। तो अ, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। अगर इसके बारे में अग आप न कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आप एक बार ट्रेनर से ज़रूर सलाह लो। मैं तो कहूँगा कि एक एप डाउनलोड करो, उसमें आप अपनी वेट डालो, अपनी हाइट डालो। वो सारी चीज़ें बता देंगे कि आपको दिन भर में इस अ, ज़्यादा नहीं खाना, या इतना से कम नहीं खाना। कम खाओगे तो आप थोड़े पतले होगे, और ज़्यादा खाओगे तो आप मोटे होगे। और साथ ही साथ जिम में ये भी आपको ट्रैक करनी होगी कि मैं कौन-सा एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ। क्या ये कितनी कैलोरी बर्न कर रही है? क्योंकि जो भी एनर्जी हम लेते हैं, वो एनर्जी रिलीज़ तो होती है। तो वही एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है। और जो आपने ये सब बाहर का खाना बताया, इन सब में ना होता है कि बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। अ, लगभग मेरे हिसाब से अ, कार्ब में सबसे क कम कैलोरी होती है। और जो अ, कचौड़ियाँ खाते हो ये तेल में तलते हैं तो तेल की कैलोरी अ, लगभग 8 कैलोरी होती है। तो ये सब ना बहुत ही हाई कैलोरीज़ वाली फूड है। अगर आप इसको अ, अवॉइड नहीं करोगे, तो आपका कितना भी प्रयास कर लोगे आप जिम में, आपकी वेट नहीं कम होने वाली। तो बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ही बंद कर दो। मैं तो कर कहूँगा आपको। और घर की अ, हेल्दी खाना खाओ, प्रोटीन रिच डाइट लो आप। तो मैं फ़िलहाल तो यही सलाह दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, आप ए, यूट्यूब देखो, वहाँ अ, ब्लू प्रिन्ट तैयार करो, एक-एक गोल सेट कर लो। अगर आपको वेट कम करनी है, तो यूँही आप अगर चाहोगे, ऐसे देखोगे लोगों को और यूँ ही उम, कुछ भी उठा कर, कुछ भी एक्सरसाइज़ कर लिया, खाना-पीना कुछ भी अता-पता नहीं है तो इन सब चीज़ों का ना ध्यान रखना होगा। प्रॉपर प्लान के साथ चलोगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वेट बिल्कुल कम होगी। और सब कुछ हमारे अ, डाइट पे डिपेंड होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही वेट कम होगी। अगर आप डाइट भी ढंग की लो, और प्रॉपर कैलोरी खाओ, न्यूट्रिशन से भरा खाना खाओ
अच्छा, अच्छा। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा। जी, जी। जी, जी। जी, जी।
फिर भी आपकी वेट अ, कम हो जाएगी। तो मैं यही सलाह दूँगा कि एक बार आप ट्रेनर से मिलो, उनसे बात करो, अपने डाइट चार्ट बनाओ, और फिर अपनी एक्सरसाइज़ की रूटीन बनाओ, कौन-सी एक्सरसाइज़ मुझे करनी है। तो आपको बिल्कुल चेंजस दिखेंगी। ये कोई नहीं रोक सकता आपको वेट कम करने में, आपकी अच्छी बॉडी बनाने में। आप बिल्कुल फ़िट हो जाओगे, आपकी एनर्जी भी भरपूर आएगी, आपको नींद भी अच्छा आएगा। सब ठीक हो जाएगी। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जी।
जी, जी। ये तो देखिए, आपने ना काफ़ी सही तरीके बताए हैं। मैं ना कोशिश करूँगा, देखिए, जितने भी आपने सुझाव दिए हैं ना, अपने दिनचर्या में देखिए, इसको मैं लागू कर पाऊँ। तो आपकी सहायता के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपको अ, सलाह देकर। आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। जी, धन्यवाद आपका भी।